Sag mal, erzähl mal, was war denn eigentlich dein erstes richtiges Zuhausegefühl?
Hm, ja, das ist ganz interessant, weil ich glaube, ich habe mich schon an vielen Orten wirklich richtig zu Hause gefühlt. Hm, das allererste Mal war, glaube ich, aber schon im Zusammenhang mit meiner ersten eigenen hm, mit meiner ersten eigenen Wohnung nicht, mit meiner ersten eigenen Wohnung und Arbeit. Also, ne? Weil die erste eigene Wohnung, die war halt quasi mit Auslandsreisen verbunden oder auch mit 'm Studium. Aber ich glaube, dieses richtige Zuhausegefühl, das kam dann auch mit dem ersten Job.
Ah, interessant, aha. Ah, okay. Ach, das ist ja auch interessant. Liegt es dann vielleicht auch daran, dass man sagt: „Okay, jetzt hole ich mir eigene Möbel, richte alles so ein, wie ich das will und so?“
Ja. Ja, genau. Ganz genau. Also, das war halt, ähm ja genau, weil zuvor war das natürlich alles noch sehr ähm, entweder war es eh alles, äh, quasi auf Zeit, ne? Also, wenn ich wusste okay, fürs Studium da war ich 2 Jahre in Deutschland 2 Jahre im Ausland. Da wusste ich, dass ist dann jeweils begrenzt. Ähm, da habe ich mir auch teilweise dann sowas zur Zwischenmiete gesucht und das waren dann nie meine eigenen Sachen und und dann, was ich gebraucht habe, da haben mir meine Eltern mitgeholfen und so. Das ist dann schon was anderes, wenn man dann so sein ergn seine erste Wohnung hat. Du hast 'n Job und du weißt gar nicht, das könnte jetzt so dein Forever Home sein, so ungefähr, ne? Ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, oh ja, mhm. Ja. Das ist ja auch interessant, ja, dass dem so ist, richtig. Ja, aber das spielt doch schon 'ne große Rolle, wenn man dann plötzlich selber ausge äh, Ge also, Geld ausgibt, um sich da seine eigenen Möbel anzuschaffen und man ha irgendwie das Gefühl hat, auch dann wirklich länger zu bleiben oder ähm, und anstatt, wenn man jetzt irgendwo vielleicht 2 Jahre im Ausland ist und die Möbel stehen schon da oder so und man ist dann ja vielleicht auch, äh, mehr immer unterwegs und hat da äußere Eindrücke und vielleicht spielen die dann da 'ne größere Rolle als, äh, das Zuhause oder wie ist das?
Mhm. Ja. Voll, ja, ja. Mhm. Ja, total. Du bist ja dann irgendwie auch so das ist ja wie so 'n bisschen 'ne verlängerte Schulzeit. Du hast dann da so deine Mitstudenten und, ähm, du machst sehr viel mit denen, bist viel unterwegs, gehst auch viel feiern und so. Und dann irgendwie dieser erste Job, ähm, zusammen mit der ersten Wohnung, wo du auch wirklich den Vertrag selbst unterschreibst und so was, das hatte ich halt zuvor auch nicht. Ähm, das ist dann schon auch mal was anderes, weil du halt irgendwie denkst so: „Okay, das ist jetzt so das ist deins und du kannst es jetzt hier komplett nach deinem eigenen Geschmack einrichten und dann bleibst du hier auch vielleicht echt länger hängen so, ne?“ Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, mhm. Ach. Mhm. Mhm. Genau. Ja, klar, das macht ja so viel aus. Wie war das denn davor? Also, hm, et ganz zu Hause bei deinen Eltern, hat sich das nicht auch wie zu Hause angefühlt oder war das eben nicht das richtige Zuhausegefühl, weil ja immer noch jemand da ist, der dann vielleicht mitbestimmt oder so oder ja, äh jemand anderes eigentlich das Sagen hat oder so, wann du jetzt Fernsehgucken darfst oder nicht oder so? Mhm.
Ja. Mhm. Ja, also, ich glaube, ich ich habe Genau, genau. Ja. Also, ich glaube, ähm äh, ne, das war schon also, klar, ne? Das das auch das Elternhaus oder äh, äh, mei mein Elternhaus, da leben meine Eltern heute noch und natürlich verbinde ich das das ist eher wie so Heimat, ne? Aber, ähm also, es ist irgendwie für mich 'n Unterschied Heimat und zu Hause fühlen, weil, ähm, das ist ja nicht das ist jetzt quasi nicht nach meinem Geschmack eingerichtet, ne? Nicht, dass ich das jetzt schlimm fände oder so was, das ist einfach so das ist halt so, s da war ich halt Kind und das schwingt ja immer mit. Und ich glaube auch grad, so in den Teenagerjahren, da habe ich mich sehr eingeengt gefühlt und ich wollte eigentlich immer nur weg. Also, ähm, ne? Ich wollte in die weite Welt und ja, ja voll, ja.
Mhm. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also, es ist ja so typisch für Teenager, ne? Genau, ja. Man man will dann, äh, raus, was erleben, genau und, ja ah, spannend. Ja, und wie war das dann später? Du bist ja dann 2 Jahre ins Ausland gegangen. War das dann da eher 'ne WG mit anderen oder hattest du was Eigenes? Wie sah es da aus?
Genau, ja. Genau, also, im Ausland, das war in Mexiko, da war ich erst, ähm, bei 'ner Gastfamilie für 1 Monat. Das war aber auch einfach ums zu vereinfachen, das ganze Ankommen, und auch, ähm, dann Wohnungssuche und so. Und dann bin ich mit 'ner Kommilitonin ei äh, zusammengezogen und das war halt so komplett spartanisch eingerichtet. Das war mir echt, wenn ich da dran zurückdenke, wie dieses dieses Haus war.
Mhm. Spannend. Ah. Ja. Habt ihr das gemeinsam eingerichtet oder war das schon eingerichtet, oder?
Das war schon so, ne? Ich glaube, wir haben dann noch 1, 2 Sachen, vielleicht so 1, 2 Regale, so kleinere f äh, gekauft, aber das war schon zur Vermietung mit so ja, einfach das war wirklich komplett einfach eingerichtet. Da war so 'n komplett altes, knallrotes Sofa stand da rum. Das war auch alles aus Stein, ne? Das ist ja natürlich in Mexiko ähm, da hast du jetzt nicht so was wie Parkettboden oder oder, äh, äh ja, das ist alles aus Stein quasi und sehr ja, und sehr kahl und sehr klein und dann ist die Küche d quasi draußen, da musst du erst 'n Stück, ja, rauslaufen über so 'n Balkon und <chuckles> dann kom und die Küche ist komplett offen, also da gibt's keine Fenster oder so. Also, irgendwie ist schon 'ne ganz andere Welt auf jeden Fall.
Ja. Ah. Das ist ja auch praktischer. Mhm. <chuckles> Mhm. Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist ja ganz anders als hier. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Toll. Ja. Liegt es auch daran, dass das so in 'ner wärmeren Gegend auch ist? Und, ja, so ja, ne? Mhm. Oh, spannend. Und wie war das? Hast du die Kommilitonin davor schon gekannt oder, äh, war die dann ganz neu?
Ja, ja. Mhm. Ich kannte die tatsächlich schon aus ähm, aus dem Studium, auch aus Deutschland, aber wir haben uns wir sind dann so richtig zusammengewachsen tatsächlich erst in Mexiko. Und wir sind auch bis heute noch das ist eine meiner einzigen Freundinnen, ähm, die mir wirklich geblieben ist aus 'm Studium, ja. Mhm.
Mhm. Ach, super. Mhm. Ach, schön. J glaubst du, das hat wahrscheinlich schon geholfen, dass ihr euch da so zusammengeschweißt habt in der Wohnung, oder? Und euch das geteilt habt, oder?
Ja. Ja, das hat extrem verbunden. Also, alles, was wir da zusammen erlebt haben, auf jeden Fall. Ja, doch.
Mhm. <chuckles> Ach, schön. Ja, toll. Ja, und wie war das da vom vom Zuhausegefühl her? Da war's halt auch nicht richtig da, eben wahrscheinlich weil du's mit jemandem
Ne, ne. Das war immer so 'n das war immer 'n also, Mexiko, obwohl es 2 Jahre war, das äh, das blieb immer so 'n Urlaubsfeeling. Einfach schon, ich glaube, des Wetters wegen. Und das das das der ganze Vibe da, diese ganzen äh, die Musik, das das Essen, d die Sonne, die Palmen. Also, das das blieb einfach wirklich auch nach 2 Jahren noch so 'n Urlaubsfeeling. Und auch da wir hätten uns da jetzt ja nie eingerichtet. Das hätten wir uns auch nicht leisten können, ne? Und das war halt das war so, als würdest du dir 'ne Ferienwohnung nehmen. Ja, ja, ja, doch.
Mhm. Ach! <chuckles> Okay. Mhm. <chuckles> Oh, klar. Mhm. Ach, schön. Ja, mhm. Aber es hört sich trotzdem total positiv an. Also, Urlaubsfeeling hört sich gut an. <chuckles>
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ach, schön. Toll. Und wie war das dann, als du sozusagen deine 1. Wohnung selber eingerichtet hast, zu Hause in Deutschland, wo du so richtig das Gefühl hattest: „Ah, das ist jetzt meins! Äh, hier komme ich jetzt zur Ruhe.“ Wie hat dir das Spaß gemacht, da die Möbel aussuchen zu gehen, und bist du dann sehr gerne shoppen gegangen, oder?
Ja. Ja, oh, mein Gott. Ja, ich habe es geliebt. Oh, mein Gott, ich fand's so toll. Ich fand auch meine Wohnung so, so schön. Und, ähm, ich habe dann auch äh, also, wirklich auch, selber habe ich das damals gemacht. Ähm, das war so 'ne das Wohnzimmer, das war so 'ne L-Form, und das war eigentlich dann, a das hatte eine sehr lange Wand. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, die streichst du jetzt. Und dann habe ich die quasi um die Länge so 'n bisschen quasi, ähm, aufzuheben, habe ich da so Längsstreifen in 3 verschiedenen Grüntönen hingemalt. Und alle, die zu Besuch kamen, die waren so voll die dachten so: „Boah, wie geil ist das.“ Und ich war so stolz. Ich Mhm, ja, ja. Und ich finde, das ist auch so gut geworden. Weil ich habe dann auch das hatte ich aus Mexiko mitgenommen, so, dieser n hatte ich so 'n 'n Faible für eher so, ähm, dunkle Holzarten, ne? Und das sah dann ich hatte dann so 'n riesengroßen so 'ne dunkle Holztafel und die stand dann vor diesen verschiedenen Grüntönen. Das sah einfach sah echt super aus, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ah, mhm. Mhm. Wow! Ja. <laughs> Das war bestimmt 'n Eyecatcher, oder? <chuckles> Ah. Ja. Ah, ja, mhm. Oh, klasse. Ja, und hast du das dann, äh, selber bepinselt oder wie? Welche Farben hast du dann da benutzt genau?
Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, das waren einfach Ich bin da einfach w war damals irgendwie 'n Baumarkt, schätze ich mal. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo ich die Farben herhatte. Aber ich habe da, glaube ich, 3 Grüntöne gekauft, die wirklich schon die es schon so gab, ne? Die du dir dann auf so 'ner Palette aussuchen konntest und ähm, und habe dann einfach, das war so quasi einfach Trial and Error. Ich habe einfach ausprobiert und das und das Resultat war super. Ne, ich hatte auch schon
Mhm. Mhm. Ah, ja. Da hast du ja. Du bist also richtig schön kreat kreativ geworden im Zuhause, ne? Ach, toll, das macht richtig Spaß. Ja.
Ja, ja, voll. Also, ich war damals auch echt so richtig ähm, wie soll ich sagen, ich habe ich habe mich da an an alle möglichen Themen einfach so rangetraut, ne?
Mhm. Ach, schön. Ja, wenn man da weiß, man bleibt jetzt länger, dann kann man da auch so 'n bisschen Zeit und Geld ja investieren, ne? Ja. Schön. Und hattest du das Glück, dass 'ne Küche schon drin war, oder musstest du dir die auch selber besorgen?
Ja, ja, ja, voll. Die Küche war schon drin. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war eine Spülmaschine. <chuckles> Die gab es nicht. Also, die Küche war sehr klein, aber es war alles, ähm, sehr neu und und sehr schön und, ähm, irgendwie
Mhm. Ah. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Und war dir die Spülmaschine schon wichtig? Hast du dir die noch geholt, oder? Mhm.
Irgendwie schon. Also, weil ich war auch schon damals jemand, der, äh, gerne gekocht hat und, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir dann eine Spülmaschine besorgt, so 'ne kleine, und ich habe mir die ins Badezimmer gestellt.
Mhm. Ja. Ach, wie lustig. Ja, wie kommt? Hat die nicht reingepasst in der in die Küche, oder?
Ach so. Hm. Die hat nicht Nee, die hat nicht a da war wirklich kein Platz für, ne? Ja. Und dann habe ich auch also, da hätte man wahrscheinlich irgendwie was ausbauen müssen, aber das ich war ja trotz allem zur Miete. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich so 'ne Spülmaschine mir dann quasi auf meine Waschmaschine ins Badezimmer gestellt habe. Und ich habe dann den das Abwu äh, das Abwasser habe ich quasi einfach ins in die Badewanne laufen lassen. <chuckles> Ja.
Ach so, okay. Ach. Ja. Ja. Aha. Ach, praktisch. Ah, klasse. Ja, das ist ja 'ne super Idee von dir. Also, toll, a finde ich gut, ja. Also, ich hätte das wohl auch so gemacht. <laughs> Aber da muss man ja auch erst mal drauf kommen, ne? Genau. Schön.
Ja. <chuckles> Ja. Ja, doch. Ja, die war total aber das war 'ne Nette. Das war 'ne 'ne 'ne Kollegin, 'ne Arbeitskollegin. Die ist umgezogen und die hatte so 'ne 'ne total neue Spülmaschine, wirklich so 'ne so 'ne kleine, so 'ne halb ne, so halbgroße irgendwie und, ähm wirklich fürs
Hm. Hm. Mhm. Ah, ja. Ja. Ja, die tun's ja auch vö äh, völlig schon, genau. Da passt ja auch richtig was rein, ja.
Ja, genau, das war halt so für so Ich habe sie dann schon immer be beneidet gehabt um diese Spülmaschine, ne, und dann hat sie gefragt: „Willst du die nicht?“ Und ich so: „Ja, ich kann die nicht einbauen.“ Und ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber dann dachte ich mir so: „Andere, die machen sich ja 'n Turm mit mit Waschmaschine und Trockner.“ Und ich habe mir halt dann 'nen Turm gemacht mit, ähm, Waschmaschine und halber Spülmaschine. <chuckles>
Mhm. Ja. Genau. Ach super. Also, das war echt clever. Echt. Also, ja, wi Genau. Wieso dann nicht so 'n Turm? Genau. Geht ja genauso. Ja. Super, super Idee. Spitze. Also, das ist praktisch, ja. Dann hast du dir 'n bisschen Luxus noch dazu geholt <snorts> ins in die Wohnung, ne? Ach schön. Toll. Ja, und wie war das so, äh, mit dem Rest? A hast du dann gerne irgendwelche bestimmten Farben oder Düfte verwendet? Oder wie hast du das dann so eingerichtet, dass es, ja, so richtig nach Zuhause angefühlt hat? Hast du dann vielleicht Fotos aufgehangen oder irgendsowas oder was Eigenes gemalt?
Ja. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ja. Ne. Also, ich war tatsächlich nie nie jemand, der so gerne so viele Sachen an die Wand auch macht. Ähm, was ich aber hatte, war: Ich hatte wirklich so 'n äh, 'nen Hängesessel. Den hatte ich mir hatte ich dann 'nen Bekannten, der hat mir dann so 'nen so 'nen Haken quasi in die Decke geschraubt. Das ist ja das ist ja auch nicht so ohne, das zu machen. Und weil das muss ja dein Gewicht aushalten, einfach so 'n Sessel. Und ich hatte ganz viele große Pflanzen. Also, das war dann für mich irgendwie so die die Wände, die durften ruhig ich weiß gar nicht, da hing vielleicht hier oder da was, aber dadurch, dass ich die eine Wand ja mit diesen Grüntönen gemalt hat hatte, das war schon so 'n Eyecatcher
Mhm. Ach, toll. Ja. Klasse. Ja, genau, ja. <chuckles> Ja richtig. Boah, schön. Mhm. Ja, genau. Das hat dann schon gereicht natürlich, ja. Ja.
Genau. Und dann waren natürlich Fenster da und irgendwie 'ne Vitrine und dann hat es irgendwie m m m dann irgendwie mir noch quasi im Wohnzimmer hatte ich 2 so große wie so Art Palmen und, ähm, ich habe mir so 'n bisschen auch diesen Mexiko-Flair da, glaube ich, irgendwie ins
Hm. Ah, toll. Ja, ich wollte grad sagen, du hast dir 'n bisschen Urlaubsfeeling nach Hause geholt dann noch, oder? Ja. Oh, schön.
I ja, voll. Genau, genau. Und der Balkon war mir auch unfassbar wichtig, ja.
Was war dir noch wichtig? Die Der Balkon. Oh, ja, das ist ja auch so 'n bisschen wie verlängerter Wohnraum gleich, gell. Ah, schön.
Der Balkon. Ja, ja, genau, genau. Da habe ich dann auch so 'n ähm, da gab's damals- die gibt's bestimmt heute noch- so Bambusmatten, die man sich quasi um diesen ähm, um die ja, um diese Umrandung vom Balkon so als Sichtschutz auch macht. Und dadurch, dass es halt Bambus ist, sieht das halt auch noch mal so irgendwie nach Urlaub aus. Und ich hatte dann da meinen Liegestuhl von Ikea, diese Klappdinger da, und da auch Pa und natürlich auch da, ähm, äh, Pflanzen und auch 'nen Tomatenstrauch hatte ich da, und, ja doch, genau. <chuckles> Ich denke noch gerne zurück, ja.
Mhm. Ach, schön, ja. Ach, toll. Ach. Ja! Ah, schön. Ach, herrlich. Ah, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das wirkt ja richtig gemütlich. Ja. Ach, was hattest hattest du dann irgendwie 'n Sonnenschirm noch oder irgendwas zum Ausfahren dann im Sommer?
Ja, ja. Ne, das brauchte ich gar nicht, weil der Balkon, der war so halbwegs überdeckt auch v durch den Balkon, der über mir war. Und das war Westseite, ne? Also, da hast du dann so das war eigentlich perfekt, weil grad so am Abend nach der Arbeit konnte ich dann die Abendsonne genießen, aber es war halt nie so, dass ich da ich war schon immer so 'ne Sonnenanbeterin, ne? Ich hätte mir da jetzt keinen Schirm hingestellt.
Ah. Ah ja. Ja klar, mhm. Hm. Ach, das ist schön. Da konntest du noch die Abendsonne gemütlich genießen nach Feierabend. Ach, das ist ja auch toll, Mensch. Ja, schön. Das hört sich ja richtig gemütlich an. Und hast du bei deinem Bett auf irgendwas Besonderes geachtet in deinem Schlafzimmer oder so?
Ja, ja. Ja, genau. Mhm. Also, bei meinem Bett weiß ich noch, da haben das war tatsächlich das Thema, wo meine mein mein Papa, <snorts> ne, irgendwie noch Einfluss hatte, weil ich ich dachte mir da: „Ach, mir reicht ja so 'n 1,40 Bett oder so, ne?“ Und er so: „Ne, du brauchst 'n großes Bett. Das Bett ist ja nicht für immer nur für dich.“ So ungefähr. Der hat schon da irgendwie schon an den zukünftigen Partner gedacht. Und er hat mich dann wirklich überredet, so 'n 2 m breites Bett, so, also, 2 m mal 2 m zu holen, und
Mhm. Ja. <chuckles> Ach süß. <chuckles> <laughs> Ja schön. Da konntest du dich dann wälzen in der Nacht, von rechts nach links. <chuckles>
Ja, ja, genau. Und das ist mir aber dann das hatte ich dann noch sehr viele Jahre, also auch nach 'm Umziehen noch hatte ich das Bett. Da war ich ihm auch im im Endeffekt dann dankbar, weil es ist schon schön, also auch mit Partner, wenn man 'n bisschen Platz hat, finde ich schon auch, ja.
Mhm. Ja, schön. Ach toll. Ja, super. Also, du bist dann nie rausgefallen bei 'nem Albtraum, weil das Bett war so riesig. <laughs> Und du hattest auch sozusagen, hat man gehört, immer viel Hilfe bei den Umzügen, weil das ist ja dann auch alles so schwer immer, ne? Die so 'n riesiges Bett, 'ne Matratze und die Möbel und so. Mhm.
Ne genau. <chuckles> Ja, ja. Also, da muss ich sagen, da haben meine Eltern auch sehr viel geholfen. Also, auch ich bin danach noch oft umgezogen und meine Möbel, die sind noch oft mitgezogen auch tatsächlich. Und, ähm, da haben
Ja. Hast du dich auch von manchen dann mal trennen müssen oder so, äh, wenn du dann also gesagt hast, so: „Ich ziehe jetzt weiter weg, jetzt trenne ich mich davon und hole dann was Neues.“ Oder wie war das dann?
Ja, ich habe dann wirklich irgendwann also, das war dann, ähm, ähm, Jahre später, so 8, 9 Jahre später. Das war dann da war ich schon umgezogen, ähm, und da hatte ich dann wirklich 'n kompletten Cut gemacht, da habe ich meinen meinen Job, ähm, verlassen und bin 'n Jahr quasi auf Reisen gegangen und da habe ich dann wirklich hatte ich das Glück, dass ich 'ne Nachmieterin gefunden habe, die hat meine komplette Einrichtung mir abgekauft. Ich fand das einfach, äh, ja das war so weil, das ist ja
Mhm. Mhm. Ja. Ach super. Also, das war ja 'n Glückstreffer. Das ist und war das für dich aber komisch, das herzugeben irgendwie 'n bisschen?
Ne, ne, das war wie ne das hat ich habe das alles geliebt. Ich habe meine Möbel geliebt, aber das war wie so 'n Neuanfang für mich. Und das war dann auch gut zu wissen: „Okay, ich kann jetzt auf Reisen gehen und ich muss mich nichts kümmern.“ Ich ich bin einfach wirklich
Ja. Toll, ja. Ach, schön. Irgendwo dann wahrscheinlich auch 'n Stück weit Befreiung irgendwie, oder? Mhm.
Ja, total. Ich hatte dann einfach noch 2 Koffer voll Dingen und das hat sich richtig gut angefühlt. Ja.
Toll. Ach, super, also, finde ich klasse. So hätte ich das auch gerne. Nur noch 2 Koffer und fertig, ne? Dann ist man so ungebunden und kann direkt los. Also, das, ja ist ja auch irgendwo Lu Luxus, ne? Toll. Ach, schön. Danke, dass du alles mit mir geteilt hast. Sehr lieb.
Ja. Voll, ja. Ja. Total, ja. Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Gerne. Tschüss.